Comment tu gères les critiques, heu, quand tu montres ton travail?
Alors je suis dans un domaine un petit peu particulier, dans le sens où j'ai une chaîne YouTube à gérer au quotidien. Donc du coup, heu, le travail est systématiquement montré, heu, ça va même un petit peu au-delà parce qu'en fait quand tu publies une vidéo, heu, ou un contenu une fois qu'il est publié, en fait t'en as plus le contrôle du tout
Ah ouais! Ouais. Mmh mh. Mmh d'accord.
et c'est c'est comme s'il t'appartenais plus. Donc du coup, derrière, heu, tout ce que tu vas recevoir, heu, c'est forcément de la critique, qu'elle soit positive, hein, quelqu'un qui dit qu'il adore ce que ce que tu fais. Heu, ou négative.
D'accord et et du coup, heu, heu, pour un peu contextualiser la chose, heu, pour vraiment prendre le point de départ. Heu, heu, est-ce qu'en créant cette chaîne YouTube tu savais un peu à à quoi t'attendre? Ou est-ce que tu as été surpris des critiques, heu, peut être un peu virulentes? Ou au contraire de de critiques, heu, hyper agréables, est-ce que tu as eu de de belles surprises et de mauvaises surprises un peu dans dans ce milieu?
Mmh mh. Alors je savais un petit peu à quoi m'attendre parce que, bah étant, hem, moi-même de base un consommateur de YouTube. Hem et des réseaux sociaux d'une manière, heu, générale, on sait comment, heu, que les gens postent les commentaires. On sait que ça peut être, heu, humoristique, on sait que ça peut être bienveillant, on sait que ça peut être très négatif, pas construit, insultant, heu, qu'il y a des trolls également. Donc on sait que tout le panel existe
Ouais. OK. Ah oui. D'accord, et et et d'accord. Et et justement, heu, le fait qu'il y ait un peu tout ce panel, est-ce qu'au moment de de créer ta chaîne, heu, tu as essayé de t'adapter un peu, heu, par rapport aux autres ou tu t'es dit je vais faire ce qui me plaît et et peu importe que ça adhère ou que ça adhère pas?
ça c'est, heu, ça c'est une première chose. Heu, en fait, heu, je me suis dit je vais faire, heu, bah déjà je suis en phase d'apprentissage au départ, hein, heu, comme n'importe quel youtubeur on est, heu, on a des notions de de technique on a vu des tutos tout ça, mais on est en phase d'apprentissage, hein, sur son process, heu, sur le rendu, heu, de l'image, sur le rendu du son sur sur plein de choses
Mmh mh. D'accord.
Hem, mais côté artistiquem artistique, on va dire, heu, au niveau de de de l'image que j'avais envie de renvoyer de la façon de faire. Heu, j'ai pris le parti de faire à ma sauce pas forcément faire ce qui marche, pas aller dans le sens de ce qui est tendance, de ce que le public veut. Mais donner un une image, heu, authentique réelle de, heu, heu, de ce que je voulais faire
Ouais. D'accord.
et à partir de là, heu, déjà ne pas en bouger. Heu, c'est c'est une 1re chose. Et puis à partir de là et bien, heu, les critiques, heu, on va dire les messages arrivent, les commentaires arrivent
Mmh mh.
positifs ou négatifs et bah c'est là où, hem, bah il faut apprendre à gérer.
D'accord. Et et et c'est hyper intéressant parce que je je suis également un grand consommateur de YouTube et du coup, heu, heu, je je comprends un peu ton ton point de vue par rapport à ça. Est-ce que, heu, heu, ta chaîne YouTube tu penses qu'elle déjà e elle s'oriente vers quelle catégorie? Est-ce que c'est des des podcasts? Est-ce que c'est une chaîne gaming? Est-ce que c'est une chaîne, heu heu, autour de du bien-être ou autre? Et est-ce que tu penses que la catégorie de ta chaîne, heu, influe sur le type de commentaire que tu vas recevoir? Est-ce que tu te dis, est-ce que des fois tu t'es dit: «Bah je suis sûr que si j'aurais choisi cette catégorie là, j'aurais peut-être moins de critiques», ou au contraire: «Heureusement que je fais ce que je fais parce que si j'aurais basculé sur une autre, heu, ça aurait été compliqué.», est-ce que tu as tu as ce truc là et de de te dire ça un peu dans dans ta tête?
Hem, mouais moi je fais j'ai une chaîne il y a, mmh, basée sur le gaming. Alors, hem, heu, à partir de ce postulat de base, heu, on sait que les, heu, les communautés de gaming sont, heu, assez virulentes dans un sens comme dans l'autre. Heu, qu'elles sont assez territoriales, elles sont très, hem
Ouais. Mmh mh.
on va dire, heu, très défensive, heu, quand elles aiment quelque chose. Heu, par contre, heu, elles ont la
Mmh mh.
elles elles se lâchent facilement quand elles aiment pas
D'accord.
donc ç ça c'est une 1re chose. Ensuite au sein même de la communauté gaming en fonction de ce que tu fais, hem, va y avoir déjà des différences
Ouais.
heu, une communauté par exemple, alors c'est pas péjoratif ce que je vais dire, hein, mais une communauté Fortnite ou Call of Duty ou un un jeu très à la mode, hem, ne va pas avoir, heu, la même façon de parler, ne va pas avoir le même type de propos, ne va pas s'exprimer de la même manière, ni en en, mmh, dans la même proportion, qu'une, heu, communauté comme par exemple la mienne qui va faire du jeu de rôle, qui va faire, heu, heu, du jeu de gestion ou du jeu de stratégie ou c'est un petit peu plus niche, un petit peu plus spécialisé.
Mmh mh. Ouais. Ah oui! D'accord, oui je comprends. Et et et justement en tant que youtubeur gaming, est-ce que, heu, tu as tu as suivi est-ce que tu t'es dit: «Heu, voilà, heu, je sais que moi les jeux de rôle, heu- comme tu le dis- c'est c'est un peu une niche»? Heu, voilà il y a peut-être pas grand monde ou alors il c'est pas la majeure partie des des des joueurs, heu, que ça intéresse. Est-ce que tu t'es dit, heu: «Je vais changer et je vais basculer sur des, peut-être des FPS», heu, des jeux de tir à la 1re personne, voilà tu as cité des des grands noms de jeux vidéo pour justement attirer plus de spectateurs? Ou alors toi ça t'intéresse pas, heu, tu es pas focalisé sur le nombre de vues et tout et tu veux vraim tu veux vraiment faire ce qui te plaît?
Ouais. Alors c'est un mix entre les 2. C'est que d'un côté, heu, j'aimerais bien que la chaîne elle explose évidemment, hein. On on on a tous envie, heu, quand on fait quelque chose qui nous passionne de vivre de cette passion. Don donc ça c'est la 1re chose
Bien sûr!
mais ensuite, heu, même si j'ai eu ma période, heu, il y a il y a quelques années, heu sur les FPS, hein, heu. J'ai connu les tout 1ers FPS à savoir Castle Wolfenstein, le 1er du nom, heu, le 1er Doom, heu, heu, Hexen, heu, Quake, heu, Unreal Tournament, voilà, les vraiment les 1ers si on cite que dans cette catégorie-là
Ah oui. Mmh d'accord. Bien sûr, ouais.
hem, mais c'est des choses qui me sont passées et je ferai pas un jeu, dans un style, heu, qui est pas les qui fait pas partie des styles que j'affectionne en ce moment. Et quand je dis en ce moment on va dire depuis, heu, depuis une vingtaine d'années. Heu, juste pour faire de la vue. Déjà parce que ça correspond pas à l'image de la chaîne, à la ligne éditoriale de la chaîne, heu, qui je pense en termes d'image est beaucoup plus importante qu'une progression, heu, rapide mais qui va pas fidéliser, heu, ou qui va perdre l'abonné en fait.
OK! Mmh mh. Ah oui. OK. D'accord. Et et est-ce que, heu, une fois que tu postes une vidéo, heu, sur ta chaîne dans dans quel état d'esprit tu es? Est-ce que tu es du genre à actualiser la page pour voir un peu les les 1ers dires des gens, voir un peu si ça adhère ou pas? Ou est-ce que tu es plutôt du genre, voilà, tu postes la vidéo et tu dis: «Bon, je vais vaquer à mes occupations. Je verrai bien demain, après-demain, comment ça prend», ou alors tu es vraiment, heu, focus sur les résultats, heu, dès dès les 1res vues?
Alors, au début de la chaîne, j'étais vraiment focus sur les résultats. Parce qu'au début, tu as envie de voir, heu, combien ça va faire de vues. Et, tu es tu tu es tu es tout le temps dessus. Tu es à l'affût du du moindre commentaire. Heu, dès que tu vois plus 1 abonné, tu es content, heu. Avec le temps, heu, tu te rends compte que, hem
Mouais. Bien sûr, ouais. Mmh mh.
c'est pas des points de focalisation, hem, importants, dans le sens où, ils sont pas productifs. Hem Les gens s'ils aiment ce que tu fais, ils vont s'abonner.
Mmh mh. D'accord.
Ça c'est ça c'est un fait. Après, tout va dépendre de, hem, comment l'algorithme, va montrer ta vidéo. Ensuite, heu, il y a des, hem, il y a des choses à savoir et ne et de les savoir, c'est une bonne chose. Les assimiler, en soi, c'est, heu, c'est la 2e étape et c'est la plus importante. Savoir par exemple que, heu, la majorité est silencieuse
Mmh mh.
c'est une bonne chose. L'a, heu, l'assimiler, ce qui te permet de te dire, quand tu reçois 1 commentaire, ça veut dire qu'il y a peut-être il y a, pour 1 commentaire que tu reçois, heu, il y a peut-être 10 personnes qui ont voulu mettre quelque chose, mais qui ne le font pas.
Ah, oui d'accord.
Voilà, à la majorité. Et c'est valable, heu, même sur les chats de de streamer, heu, ou dans n'importe quelle catégorie YouTube. La majorité est silencieuse. La majorité ne s'exprime pas.
OK. D'accord.
Donc, heu il faut pas faut prendre ça en compte et il faut pas s'offusquer quand on reçoit pas énormément de commentaires.
D'accord. Et et justement, heu, est-ce que tu es le tu es le genre de youtubeur à à à à à dire en début de vidéo, voilà, n n'oubliez pas le like, le commentaire et tout? C'est vrai que c'est une phrase qu'on entend assez régulièrement dans les vidéos YouTube. Parce que je je je pense que c'est un peu, heu, votre monnaie à vous, voilà, les les likes, les commentaires. Je pense que plus il y en a, mieux c'est pour vous. Est-ce que toi, heu, c'est une stratégie ou une phrase d'accroche, un peu, que tu dis dans tes vidéos, ou alors, pour toi, ça paraît logique que que voilà si la personne aime, elle like? Tu vas peut-être pousser la chose en disant, voilà: «Oublie pas le like et tout» ou ou alors tu le dis?
Alors, ça fait partie de du modus operandi de chaque vidéo. Hem, malheureusement, et c'est il y a énormément d'études qui l'ont montré, les chiffres le montrent. Heu, s'il n'y a pas d'appel à l'action, heu
Mmh mh.
il y en a pas beaucoup
D'accord.
ça veut dire que si, heu, de de rappeler de de s'abonner, de mettre un like, d'in d'interagir et des fois de rappeler pourquoi il faut le faire, heu, derrière les chiffres, ils montent. Pas tellement les chiffres de vues, pas tellement, les chiffres d'abonnements, même si les chiffres d'abonnements augmentent un petit peu, hem, mais, heu, quand les gens comprennent qu'en fait en en ayant une interaction avec la chaîne, heu, sur une vidéo parce qu'ils l'ont ils l'ont aimée parce qu’ils apprécient le contenu, ça va faire en sorte de donner, heu, de l'engagement, donc, de la visibilité. Donc, l'algorithme va balancer plus d'impressions.
Ah, d'accord. Mmh mh. Ouais. OK. D'accord.
Hem, et donc, ça fait, heu, ça fait grand c'est ça qui va faire, heu, que la chaîne va pouvoir évoluer.
D'accord. Et, est-ce que toi, heu, tu te laisses un peu guider par les critiques? Dans le sens où, heu, je te donne 1-2 exemples. Par exemple, le 1er, heu, tu tu sors une vidéo, heu, tu vois que cette vidéo elle cartonne, bizarrement alors que toi, heu, tu t'es dit: «Bah, elle ressemble pl, pourtant aux autres quoi, y'a, j'ai j'ai rien fait de spécial dedans». Mais tu vois qu'elle cartonne et tout. Est-ce que tu vas essayer de scruter, heu, les commentaires pour voir un peu pourquoi elle a marché plus que les autres et et t'inspirer de ça pour te dire: «OK, là je vois qu'ils ont aimé ça. Peut-être que, j'ai j'ai pris le micro peut-être un peu plus souvent ou peut-être j'ai montré ma tête alors qu'avant je la montrais pas». Heu, peut-être tu vas prendre un peu l'ingr l'ingrédient qui a marché tu vas le tu vas réitérer dans dans les autres vidéos ou alors, heu, à l'inverse, heu, est-ce que ça t'est déjà arrivé de poster une vidéo et au contraire elle a pas marché du tout, heu, vraiment moins bien que les autres, et pareil t'as essayé de scruter les commentaires pour voir un peu, heu, c'est c'est c'est dû à quoi et ne pas recommencer un peu cette erreur?
Mmh mh. Hem, alors les 2 se sont produits. Heu, maintenant, faut bien savoir que le jeu vidéo, c'est un domaine un petit peu particulier. Heu, parce qu'un jeu vidéo, c'est une proposition, c'est un genre, mais c'est également, heu, heu, une direction artistique, heu, ça on aime ou on n'aime pas. Heu, ça va être des mécaniques et, heu, tout ça peut faire que, heu, même 1 vidéo, hem, 2 vidéos identiques en terme de technique, et quand je dis identiques c'est vraiment identiques. Hem, sur 2 jeux vidéo qui ont une direction artistique totalement différente, ne fassent pas du tout les mêmes scores.
Ouais. Mmh mh. B bien-sûr, ouais. OK. Ah oui. D'accord.
Donc il y a déjà ça, ensuite, heu, est-ce que, hem, je vais scruter certaines choses? Oui, notamment au niveau de la technique. Heu, si on me dit que, par exemple, heu et je me demande, heu, en à chaque fois en 1re vidéo de chaque, heu, chaque nouvelle série, de me faire remonter les, heu, les ressentis au niveau du son. C'est-à-dire le son de ma voix par rapport au son du jeu, si tout est bien réglé.
Mmh mh. D'accord. Ah oui. OK.
Voilà, après, heu, si c'est d'ordre, heu, subjectif, mmh, par exemple, heu: «Ouais je préférais que tu fasses tel ou tel type de jeu» je vais pas en tenir compte, parce que j'ai une ligne éditoriale. Si c'est en termes de choix, les choix que je fais dans le jeu, bah, les choix que je fais dans le jeu, c'est moi qui les fait
Ah oui.
c'est ma façon de de jouer, c'est mon aventure. Heu, je suis là pour divertir, pour, heu, partager une passion, heu, mais je suis pas là pour jouer à leur place en fait. Donc, heu, si, heu, s'ils veulent faire des choix différents, je peux refaire un let's play où j'ai envie de faire des choix différents, mais je vais pas orienter mes choix en fonction, heu, parce qu'on va me dire: «Ouais, si tu fais ça c'est nul, heu». Si j'ai envie de voir les conséquences d'un choix, je vais faire ce choix là.
Ah oui. Ah oui, je comprends. Mmh mh. Ouais. D'accord, ouais, c'est c'est c'est c'est c'est intéressant la manière dont tu tu prends un peu le bon des commentaires et tu tu fais attention un peu aux mauvais, voilà aux aux critiques un peu où on te dit: «Voilà, tu devrais faire ci, faire ça.» qui critiquent un peu, heu, heu, voilà qui sont un peu minimes, j'imagine et du coup tu prends pas en compte, heu, ouais c'est assez, heu, intelligent de ta part. Mais, est-ce que, heu, des fois t'as pas eu envie de surfer, heu, un peu sur la tendance? Par exemple, je pense à un jeu, là, en ce moment qui cartonne, je sais pas si t'as entendu parler, mais ça s'appelle Arc Riders, où voilà c'est un c'est un jeu d' extraction shooter voilà, qui cartonne. Que ce soit sur Twitch ou sur YouTube i i i il dépasse même les les ventes de d'un Call of Duty, par exemple. Heu, c'est vraiment le jeu le plus joué actuellement sur Twitch. Est-ce que des fois, tu te dis pas, heu: «Le jeu me tente un peu, heu, mais bon mon public, heu, lui ne peut-être ne connaît pas» ou alors, c'est c'est un jeu que j'ai jamais proposé sur ma chaîne, mais pourquoi pas balancer une vidéo un peu surprise comme ça, heu, vu que le nom vu que le jeu est hyper connu, populaire, si je le mets dans le titre, ça va forcément attirer des nouveaux abonnés, ça peut marcher, ou t'as peur un peu de de casser cette ligne et tu te dis: «Ah j ça peut marcher mais j'ai peur, un peu»?
Ouais. Non, c'est déjà arrivé même dans des catégories de jeux qui étaient dans la dans ma ligne éditoriale, heu, le problème, c'est que quand on est un petit, heu, sur, heu, ce type de jeu, donc des gros jeux avec une très grosse visibilité, de très grosses ventes. C'est que les gros vont, entre guillemets et c'est pas péjoratif ce que je vais dire, heu, mais, «vampiriser» heu, le viewer et l'abonné. Par exemple j'ai j'ai fait, heu, Clair Obscur: expédition 33, et ça a fait un flop, ça a fait un bide total sur ma chaîne alors que le jeu est fantastique.
Ouais. Ah je comprends! Ouais. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est vrai qu'en plus Clair Obscur, c'est vrai que c'est un jeu qui a cartonné aussi auprès des viewers donc ouais, c'est vrai que c'est pas forcément la la bonne recette. Donc je pense que ouais, c'est peut-être rester sur ta ligne, c'est peut-être le plus le plus logique. Bah, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions, c'était un un plaisir.
Mmh mh. Heu, pl